Ah, sem dúvida, eu acho que dá para tirar de aprendizado sim. Eh, erros acontecem, né, eu acho que também o fato da gente ter assumido, né, eu não botei a culpa nele, isso e e foi óbvio foi culpa dele, e minha também, né, a gente a foi lá com a maior humildade do mundo, assumiu o erro, né, eh, nos colocamos à disposição até para resolver, é é é, cobrir esse esse rombo, eh, querendo ou não seria penoso para gente dividir isso, né, eh, porque apesar de da impressão custar centavos, mas quando é grana quando é muito volume, né, não importa.
Claro, uhum. É. É. Quando é, quando imprime muito. É. Com certeza, é.
É para para empresa talvez não faça diferença, mas para gente faz, né, então, mas, eh, eu acho que é isso que você falou mesmo, né, aprender com erro, eh, é a melhor e a melhor coisa assim, é você ser consciente do que você fez, né, eh, porque acontece, né, não adianta eu ficar me culpando para sempre, né.
É. É. É. Não, não, não vai te ajudar. Muito pelo contrário, né, vai atrasar ali o o a sua produtividade pode até te paralisar, então é importante você evoluir desse teu erro, levar o aprendizado, bola para frente, e é isso, não vo vai acontecer de novo, e se acontecer também é, é levar as consequências a a, né, mas agora que você já sabe você não vai errar mais assim teoricamente, né, então você vai estar mais cuidadosa.
É. Não, não vai, não vai acontecer de novo porque agora por exemplo, eh, o a ho houveram outros outros fatos, né, de de, eh, hã, compilação de dados, enfim, de coisas, eh, numéricas, né, e a gente até se juntou, passamos linha por linha, a gente está muito mais criterioso, né, acontece, mas agora a gente está muito mais com o radar ligado e e realmente não vai acontecer. É, exato exato.
Então, dupla verificação, é né, que que você pode de adotar de métodos antes, né, quando você for fazer uma coisa desse tipo.
Exato, é isso aí. Olha, primeiro obrigada por você ter me ouvido, porque só o fato de eu falar sobre isso de novo já me deixa assim mais confiante de que não vai acontecer de novo, queria muito te agradecer, eh, a sua paciência em me ouvir, obrigada viu?
Sim. Que bom. Ah.